いや、通勤まではだいたいいちじかんからま、いちじかんはんぐらい。
うん。 うん。 あ、結構片道ですか？
片道ですね。
あ、結構遠いんですね。なんか
ああ、やっぱ遠いんですかね、1時間って。
いや、かなりね、遠いと思いますね。
あ、そうなんですね。<chuckles> あの、関東に住んでるんですけど、関東って結構みんなそのくらいのどうだろうイメージ。その
うん。 はい。 あ、そうなんですね。うんうんうん。
なんかだいたい職場ってこう東京とかになるんですけど、みんな東京に住んでる人ってああんまり少なくて、意外とみんなその埼玉、千葉、神奈川とかから来るんですけど、なんかそういうところから来ると結局その電車だけの時間じゃなくて、ドアトゥードア。駅までの時間と、あと乗り換えと電車乗ってる時間と、で、また最寄り駅からまた職場、ま職場までの徒歩の時間とか、入れると、結構みんな1時間近く、掛けてる感じはしますね。
はい。 うん、うん。 うん、うん。 はい。 ああ。 うんうん。ああ、確かに。うんうん。 うんうん。 うんうんうん。 ああ、そうなんですね。 なるほど。なんかあの、一般的にはね、なんか、通勤時間っていうのは30分とか20分ぐらいが平均じゃないかなとは思いますね。うんうん。
ええ、そそんなみんな近いものなんだ。ええ。そうなんだ、うんうん。
なるほど、なんかやっぱりいちじかんも通勤に費やしてしまうと、かなり、あの、日常のね、平日の疲れが溜まると思うんですよ。う
うん、ま、そうですね。1週間で考えたらだって
うんうん。
そうですよね。1日2時間使ってるから
うーん、ね、そうですね。うんうん。